Oo, kaya ano nga, eh, yung mga anak ko since yung 1 dun medyo na ano tumatanda na nasa 10 years old na. So, pinagsasabihan ko talaga lagi sa kanya siya na kung sakaling mayrong mambully sa kanya, na sabihin niya agad sa akin kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit nade-depressed or, ah, pinagmumulan ng mental health issues sa mga bata, eh, yung sa school. Siyempre wala naman tayo dun para gabayan din sila, hindi rin naman ma-protect yan from time to time ng ano ng guro. So lagi kong sinasabi sa kanya na pag merong problema sa school or may nambully or may may nagawa kang hindi maganda na hindi mo masabi sa teacher mo, yun lagi mo nalang sasabihin samin, iisipin mo nalang na 1 kami sa mga best friend mo, ganon.
Mm. Mm. Ayan, opo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ayan, ang ganda po nun talaga ano parang, makikita natin na tinatanggal natin kumbaga yung, um, toxic positivity kasi minsan di ba, nakikita natin na nandun na lang tayo eh, pero mahirap kasing minsan sinasabihan natin kapag, um, nag-open satin yung mga pamilya natin lagi lang nating sinasabi na, "Hindi okey lang yan, okey lang yan," parang yung minsan yung okey lang yan di ba, hindi talaga okey, eh, so, mahirap mahirap na parang kumbaga pinipilit natin yung ganun na mindset sa mga kapamilya natin. And masarap din po talaga na kumbaga may nakikinig, talaga ng walang nang nang walang panghuhusga di ba? Oo.
Mm. Oo. Mm. Kahit hindi naman 'no? Oo. Mm. Oo. Mm, mm. Totoo oo, kasi minsan yung mga kapamilya pa, kaibigan pa, yung unang huhusga sayo, eh. Ngayon medyo mahirap kung wala kang support system talaga, sa paligid mo.
Mm. Ayan oo. So makikita natin na ano 'no, grabe ang ganda ng pinag-usapan natin na talagang ang mental health sobrang ano na dapat, talaga tutukan din ngayon kasi, eh
Mm, mm. Tutukan oo, hindi siya puwedeng i-pag sa walang bahala lang kasi totoo siya. Nangyayari kasi siya, oo.
mm, totoo po siya. Oo, saka yung paghingi ng tulong 'no hindi siya never siya naging kahinaan parang kabaliktaran nga, eh, kasi mas naging lakas di ba, mas nakita natin, mas nakita nila na, ah, yun na dapat yung gawin at pag ganun kasi mas nabibigyan talaga ng tamang gabay di ba, matapang na desisyon yun di ba, kasi, mahirap, eh, lalo na sa kanila mahirap siguro piliin din yung sarili araw-araw pero yun dahil ginagawa nila, di ba unti-unti parang mas nagiging okey, mas nararamdaman natin yung suporta, yung alalay, ayan.
Hmm, totoo. Totoo, hmm. Today. Totoo. Oo. Mm, mm. Oo. Oo, oo.

Oh, para sa'kin medyo, siyempre ang mga kabataan ngayon hindi lahat, ah, parang hindi lahat, ah, close sa mga magulang nila. So mas maganda na mayro'n silang mga kaibigan or kahit kamag-anak na mamalap malalapit sa kanila na puwedeng, ah, malabasan nila ng problema. May para man lang, yung naiisip nilang hindi maganda kung sa tingin nila, eh, tama para sa kanila maituwid ng ibang taong makakarinig ng problema nila. Sa ganung paraan, mababawasan din yung kanilang burden sa 'di ba. So ayun, tingin mo ikaw ba? Oo.
Mm. Mm. Ayan, naku. Mm. Ayan, ang ganda no'n. Mm. Tama 'yan. Kasi ano, eh. Ayun, um, oo ang ganda nung sinabi mo 'no pagdating sa burden talagang, ah, mababawasan talagang mas magiging magaan 'tsaka kumbaga, naa-acknowledge talaga nila yung totoong nilang nararamdaman, feeling ko kapag gano'n, mas maayos nating napoproseso yung emotions, mas nagkakaroon tayo ng, um, bagong pananaw nakukuha natin yung tamang suporta 'di ba? And alam mo, alam niyo yung minsan 'di ba hindi naman talaga natin kailangan kumbaga, na may sabihin sila, eh, may mga gano'n talagang pagkakataon na, parang sobrang, sobrang halaga na sobrang malaking bagay na yung, nandiyan lang sila oo nandiyan yung presensya nila, nararamdaman natin sila na parang alam niyo 'yun parang, ano yung maramdaman lang natin na hindi tayo nag-iisa tapos may nakikinig talaga, sa mga ano natin sa mga gusto nating sabihin kasi minsan magulo na 'to, eh, magulo na 'to sa utak na, hindi natin alam paano, pero ayun 'di ba sana maging gano'n din lang naman tayo sa ating mga kaibigan.
Mm. Totoo. Oo. Mm, mm. Support system din 'no? Oo, Mm, may makinig. Mm, mm. Oo. Nag-iisa. Mm, tama. Mm, mm. Oo.

Mm. Grabe 'no so talagang ano eh makikita natin na nagbabago na din 'di ba so kagaya ng pagbabago 'no, um, meron talaga tayong mga paraan para mas mapadali o mapalapit yung ano paghingi ng tulong sa mga tao sa mga taong may pinagdadaanan 'di ba? Kaya dapat mas in-normalize natin gawin natin kumbagang parte ng araw-araw na pag-uusapan. Wag natin siyang ituring na parang, parang taboo na kapag pinag-usapan 'di ba parang, ay aloof ako diyan, ay iwasan ko yan 'di ba. Gawin natin na ano talaga para mabigyan ng pansin kasi ano eh parte din naman ng katawan natin yung utak natin 'di ba. Parang ano lang kumbaga parehas sa ibang mga ano parte ng katawan kapag may nararamdaman tayong sakit ganun din naman yung mental health natin oo 'di ba and okey din talaga na binibigyan natin ang lahat ng safe space para, um maramdaman nila na may nakikinig, walang panghuhusga 'di ba? Ayun ang ganda nung sinabi niyo po 'no pag dating talaga sa, ah, modernong buhay natin ngayon modernong mundo ang dami ng pwedeng usage eh 'di ba yung sa technol technology meron ng mga health apps, hotlines ayan 'di ba?
Mm. Oo, evolution, nag-eevolu Mm. Oo, oo. Oo, oo. Mm. Totoo, oo. Mm. Oo. A ay oo. Tama naman. Mm. Mm. Oo. Pa-check up agad 'di ba? Mm. Oo. Totoo, oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo yan totoo. Tapos may mga online check-up na rin ngayon 'di ba online um ah, tawag dito, yun yung mag magpapa-check up ka online pero siyempre kung magpapa-check-up ka dapat dun sa totoong doktor, ah. Kasi yung iba na na-aano naman tawag dito na na ano ito, nag
Mm. Mm.
nabubudol ba ganun, parang may ibang naniniwala na totoong doctor pala 'to tapos hindi. Oo, sa tingin ko naman para mapadali din or mapalapit ang paghingi ng tulong kailangan nga sabi ko kanina 'di ba edu well-educated lahat ng tao, open sila sa ganong ha na merong ganong karamdaman. Para alam na nila 'di ba so dagdag pa dun yung mga ahensiya natin sa gobyerno kailangan mas maganda kung mas mapadami pa yung mga, ah, ah, mga professional na naayon dito sa ah, pagdating sa mental health 'di ba so. Di ba?
Mm, ayan so oo 'no. Mm, ayan. Mm. Mm. Oo. So ano 'no? so pagdating naman sa pagkwento o pagbukas ng problema sa ibang tao, paano naman nakakatulong or kumbaga paano sila napapadali or mas nakakagaan sa pakiramdam nila?
Oo. Mm.